Barangnya, tapi malah, eee, rugi kan, aku kepotong
Iya iya. Mhm.
uangnya gitu, nggak dapet apa-apa, itu bener-bener pengalaman buruk. Nah setelah itu aku kayak, eee, trauma gitu belanja di platform itu, jadi kayak aku blacklist dah itu, platform itu, nggak mau belanja di di iya. Nah, terus aku kalo di platform yang satunya lagi, itu aku suka banget belanja di situ bahkan sampai jadi member-nya, gitu, kan.
Mhm. Berarti sekarang udah udah ganti platform ya, nggak disitu lagi? Mhm. Mhm. Heeh heeh heeh. Oke oke.
Karena aku suka banget belanja di situ, karena banyak banget kesan-kesan baik sih di platform itu, perta pertama tuh aku pernah menang giveaway, beberapa kali. Iya.
Mmm. Mhm. Giveaway? Berarti dari platformnya, ya?
Enggak sih dari penjualnya, bukan dari platformnya, kalo dari platformnya belum pernah. <chuckles>
Oh, dari penjual, aku kira heeh heeh. Heeh heeh heeh. Itu dapet apa tuh dari dari giveaway-nya, tuh?
Aku dapet perhiasan emas.
Emas, ya?
Iya. Aku pikir juga kan waktu itu kayak, "Ah, masa iya ya, dapet, eee, emas?" gitu kan. Eh ternyata beneran dikirim, eee, sama pouch-nya, sama, eee, itu kayak kertas yang pembelian nota, pembelian emasnya, gitu.
Iya iya iya. Oh, iya. Kuitansinya, ya? Heeh.
Iya, kuitansinya. Jadi emang be dan dan di toko yang sama, jadi, eee, mungkin waktu itu belum banyak, eee, pembeli pembeli online-nya, ya, walaupun udah banyak, tapi nggak sebanyak, eee, saat ini, sekarang. Nah, waktu itu tuh aku di toko itu tuh menang, eee, giveaway berturut-turut, dari toko yang sama. Jadi, dapet emas sampai 3 kali, terus bahkan pas lebar pas puasa gitu, mau lebaran dapet eee, dia juga kan ngadain giveaway, eee, kayak sembako, bingkisan gitu ya parcel, aku dapet juga! Jadi, kayak, "Wah, beruntung banget!" kaya gitu, Kak.
Mhm. Iya. 3 kali. Mhm. Iya iya. K kok sering banget, ya? Maksudnya kan, kalau giveaway itu ada kategorinya kan, kayak misalkan ngejawab ini yang paling cepet duluan ngejawab, gitu kan? Ini ini, bisa sampai 3 kali, ya? Lebih berarti, ya?
Mhm.

Akhirnya malah aku digantiin uangnya <chuckles> sama si Shopee-nya. Uangnya kembali penuh gitu kan, eee, dengan alasan hilang dan barangnya ya udah sampai di aku terus kan kalau udah statusnya kayak gitu ya, kan nggak bisa dikembalikan, soalnya kalau masih statusnya kayak pengembalian atau misalkan masih a dalam prosesnya si Shopee itu kan masih bisa ya di ini, lacak atau gimana. Nah itu tuh karena mereka sendiri kan yang bikin status itu kan, si expe pihak ekspedisinya ma si Shopee-nya mungkin. Aku juga bingung tuh itu yang pengalaman paling unik sih, soalnya soalnya aku dapet barang juga, dapet duit juga, terus aku kan nanya penjual juga ya, "Ini gimana, eee eee, paketnya dinyatakan hilang," ak aku bilang gitu, terus kata penjualnya, "Tenang aja ini mah tanggung jawab ekspedisi," katanya gitu. Soalnya paketnya hilang di ekspedisi, jadi penjual atau pembeli nggak rugi gitu. <laughs>
Barangnya? <chuckles> Iya. Mhm. Mhm. Oh, iya. Mhm. Iya iya sih, tapi ya untung di konsumen ya? <chuckles>
Iya! Makanya kan aku juga, itu aku ampe diemin, ini gimana ya? Eee, paketnya, eee, mau dibuka tapi gimana gitu akhirnya akhirnya aku buka juga sih soalnya, eee, udah lapor ke CS juga ya emang katanya udah ekspedisi udah bertanggung jawab gitu, mungkin, eee, waktu itu awal-awal lagi masih, eee, padetnya gitu ya sistemnya, belum
Ah hah. Mhm. Oh, iya sih. Mhm. Sistemnya mungkin ya, agak eror mungkin ya, heeh. Mhm. Iya sih, iya iya, nah itu, eee, tadi kan kamu bilang belanja Rp600.000 gitu kan ya, nah itu semuanya full ke kamu bahwa dinyatakan statusnya hilang apa cuma bebebera apa ya, cuma beberapa item aja gitu?
lancar atau gimana gitu, eror. <laughs> Enggak kan itu, eee, berarti seharusnya 1 paket kan, 1 orang 1 resi jadinya, ya uangnya balik penuh gitu.
Oh. Berarti belanjanya di 1 toko yang sama berarti ya?
Iya, betul 1 toko yang sama, heeh.
Oh, iya. Hoki hoki sekali, hoki banget ya.
Iya. <chuckles> Tapi ada pengalaman buruk juga sih aku kayak ketemu penjual gitu ya a eee, emang, mmm, dapat giveaway HP ya waktu itu, nah kupikir bakalan sama gitu kayak yang penjual lain yang aku dapat emas itu ya, eh, pas dateng ternyata zonk gitu gak ada apa-apa.
<chuckles> Heeh. Mhm. Iya. Nggak ada HP-nya?